İnsanın da bö insanın da var, yani, tehlikeli avantajları, tarafları. Yeri gelir, o insan sana zarar verir, yeri gelir, faydalı olur. O yüzden, yani, hani, her şeyin artısı eksisi var. Evet. Dengeli ve bilinçli olmak çok önemli, kesinlikle.
Evet, evet, evet. Tabii canım, kesinlikle. Her şeyde evet, dengeli ve bilinçli olmak önemli, gibi, geliyor. Peki, seni böyle etkileyen bir buluş var mı? Y ya, yakın zamanda ya da çok eski zamanda da olabilir. Atıyorum, ne bileyim, ııı, şey, buhar makinesi falan demenden korkuyorum aslında da <laughs>
Eee, eski zamana gidersek çamaşır makinesi pahalı. <laughs> Ya, çamaşır makinesi mesela; hani, acayip kıyafet çıkartıyoruz, çok güzel bir buluş. Böyle her defasında, bunu çıkartan diyorum, cennetlik falan. <chuckles> Hı hı.
Değil mi? Artık, bir de şey de yapıyorlar ya; eee, direkt çamaşır makinesinde, kurutucu da var, tıklıyorsun
A! Evet, o muazzam bir şey. Hiç ekstra kurutmaya da gerek yok.
Direkt Biraz uzun sürüyor, 4 saat falan sürüyor ama direkt, ha hazır bir şekilde çıkıyor.
A! Bir hazır alıyorsun, yani, bir ütüsü eksik ya da bazı şeylerin, yani, ona da gerek yok. Ama şu anda beni, en çok mutlu eden buluş şey: Robot. Yani, eee, süpürge robotlar var ya, o çok iyi. Eee, çok rahat işimi hallediyorum. Hani ya, tabii ki çok detaylı Dediğim gibi her şeyin de, bir şeyi var ama, eee, gayet
Evet, evet. O da belki ileride. <chuckles> Hımm. Ah, evet, evet, evet, evet, evet. Hı hı. Evet. Ama iki her-her gün ya da işte 2-3 günde 1, eee, bayağı bir etkiler diye düşünüyorum ya.
2 güne 1 çalıştırınca Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. O çok güzel buluş, başka bilmiyorum.
Zaten ben benden iyi temizlediğine eminim de <laughs>
<laughs> Öyle, öyle gerçekten öyle. Bana kalsa haftada bir, en azından her gün evin tozu alınıyor, yani. Çok muazzam bir şey. Senin var mı böyle, çok etkileyici bulduğun, bir buluş?
Evet, evet, evet. Güzel. Etkileyici bulduğum, eee, atın icadı falan diyormuş. <chuckles> Atın eh ehlileştirilmesi.
<laughs> Ehlileştirilmesi,
Eee, valla bilmiyorum işte, bu VR gözlük gerçekten beni şey yaptı, bayağı etkiledi.
A! Evet. Çok etkilemiş, he he.
Onun dışında, eee
Bilgisayarlar zaten
Hayatımızı böyle kolaylaştıran bilmiyorum ya, iş Tesla'ya binmiştim işte. İii, Tesla kiralamıştım, geçen sene. O biraz güzeldi; yani değişikti. Şey, uzay mekiğinde gibisin.
I hı. Hıı. He he, nasıl? E, böyle çok sessiz falan Ha, içinde de öyle mi oluyorsun? Hiç binmedim.
Yani, içinde öyle gaza basınca uçuyorsun, yani, direkt. Şey, elektromotor ya, şeye göre değişik. Eee, daha hızlı ivmeleniyor en başta.
A! O derece. He he, he he, evet.

He he, he he.
Ve "böyle" diye böyle arkaya yapıştırıyor koltukta falan seni.
Of! Çok iyi. Hı hı. Burada çok var çok yaygınlaştı ya, Tesla kullanan. Bilmiyorum gene Avrupaya'da herhâlde alım kolaylığı mı var bilmiyorum Evet, evet.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet, evet. Eee, j Türkiye'de şu an vergi indirimi falan var. Türkiye'de de bayağı yaygınlaştı. Bir arkadaşım aldı benim de.
Hımm. A! Öyle mi? Bilmiyordum.
Avrupa'da falan da genelde i ilk çıktıkları zaman genelde şey yaptılar ya işte yok, eee, park ver parası ödemediler işte. Ne bileyim ondan sonra. değişti. Herkes almaya başlayınca işte belki sonra v vergide falan belki düşürdüler bilmiyorum. Bi bir şey yapmışlardır kesin.
Hı hı. He he, he he, he he, evet, o tarz sıkıntılar burada da oldu. Aynen. Daha şey yaptılar, avantaj sağladılar. Hı hı. Bilmiyorum, yok yok, bayağı yani kullanan var, çok görüyorum. 2-3 araçtan 1'i o hâline geldi. Yani araba başlı başına büyük bir buluş.
Evet. Evet, evet. Şu an işte dünyanın en büyük araba şeyi, eee, araba firması. Yani dehşet bir şey gerçekten. Ve bilmiyorum yani çok güvenmiyorum açıkçası ben. <chuckles> Evet.
Evet. Evet. A! Şey, sağlamlık açısından mı?
Sağlık açısından çok büyük bir baterinin üzerindesin. Normalde hani, "Telefonunu kenara koy," derlerdi. İşte, "Laptopu işte uzağında tut," derlerdi, "Üstüne koyma," derlerdi. Şimdi içine biniyoruz...
Hımm. He. Hıı, bir o tarafı. Hı hı. İçine biniyoruz. Hımm. Hiç öyle düşünmemiştim.
ve çok büyük yani gerçekten hani, o sırf ı p şey araba 2 ton sadece şey
He, 1 ton belki de şey.
eee, normal bir arabadan çok daha ağır yani. Neredeyse 2 kat daha ağır. S e baterilerden dolayı çok büyük olduğu için.
Hı hı. Hı hı. Çok ilginçmiş. Evet, bi biz işte 2 gün önce bir teknik museum'a müzeye gitmiştik. Orada şeyi göstermişlerdi, bu elektrikli arabaları göstermişlerdi. Eee, alt şey, eee, koltukları çıkartmışlardı böyle. Eee, şoför koltuğu ve arkası vardı. Öbür tarafları çıkartmışlardı. Aşağısı tamamen şey batarya ve, eee, böyle depo edilen, eee, kablolar bilmem neler. Yani o kadar büyük yer kaplıyor ki. Eee, evet, elektrikli aracın da Hımm, bir de aşırı ağır değil mi? Hımm, işte, ondan dolayı. Evet, doğru diyorsun belki hani. İs
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Öyle. Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet ve aşırı ağır onlar işte. Evet. Değişik yani bilmiyorum, çok güvenemiyorum. Böyle büyük firmalara çok güvenmiyorum ben genelde zaten. Çok çok, eee, çok büyük paralar olunca hani insanların gözü de biraz dönebiliyor diye düşünüyorum.
<chuckles> Tam korkutuyor. Evet. Evet.